Aham. <laughs> E ele queria?
Ele era uma gracinha, tocava violão, olha, era um amor e nada aventureiro.
Ai, mas você não descobriu isso antes? <gasps> Você não descobriu isso antes.
Hum, nada. Hã? Não, porque ele tinha outras qualidades. E eu e eu sabe, quando você: "Até esqueci de outras coisa", né. Você vê tanta coisa ruim, de repente: "Nossa, eu ganhei o grande prêmio", né. Pessoa legal e tá tá tá, e aí vai tocando a vida. Aí você vai deixando o seu sonho ali na gaveta.
Hum. Ah, entendi. Aham. Aham. Hum. Por causa da família.
Estava na 1º já passou. É, família não deixava: "Não, quando eu crescer, eu vou". Ta da 1º gaveta. Aí eu conheço ele, falei: "Vai sair. Ih, não é aventuro", passou para 2º gaveta.
Aham.